Ồ! 5 năm trước hả? 5 năm trước là là cũng cỡ cỡ lúc khi mà mình, à, gọi là, sao ta, gọi là, bắt bắt đầu là c là thay đổi bản thân rồi đó bạn. À, thực sự là nó nó cực kỳ khác luôn nha.
Ừm. Phải khác nhiều rồi, đúng hông? Cụ thể khác gì, kể nghe thử coi, ừ, khác khác gì?
cực kỳ nhiều! <laughs> À, bây giờ nha, bây giờ mình đi từ trên xuống dưới đi, thật ra phong cách nó đâu chỉ là cái cái cái, gọi là, bộ đồ mặc đâu, đúng hông bạn? Và nó có thể là bây giờ nó là kiểu tóc.
Ừm. Ừm, nó hổng thể là vẻ ngoài không, đúng hông? Nó còn là cái vẻ đẹp nội tại bên trong nữa thì thì vì thí dụ như giờ 5 năm trước là đó có khác gì nhiều hông? <chuckles>
Ừm. Yeah, đồng ý. <laughs> Thật ra nha, bây giờ năm năm trước đi là mình, một con người gọi là siêu hướng nội luôn, ờ, nếu mà nói từ bên trong ra bên ngoài nha, à, là mình hổng có dám nói chuyện, bắt chuyện với ai hết. À, tuy nhiên thì hiện tại thì mình cũng
Ờ. Ừm, kê. Ừm, mắc cỡ ha, mắc cỡ hả? Mắc cỡ hay ngại hả? <laughs> Ừm.
Ờ. <laughs> Ừm, kiểu, kiểu, gọi là, lạnh lùng đồ đó, cool ngầu rồi đó, kiểu kiểu vậy, nhưng mà <laughs> à, thật ra hồi hồi xưa gọi là trẻ trâu đó bạn. Tuy nhiên thì nói chung là lớn rồi cũng cũng thay đổi, cũng phát triển rồi cũng nhận ra nhiều điều, nó cũng là kiểu là, cuộc sống cũng dạy cho mình rất là nhiều bài học. Thì hiện tại là mình không không hẳn là hướng ngoại, tuy nhiên là mình cũng làm quen được với thế giới của người lớn
Ừm, lạnh lạnh lùng girl, lạnh lùng girl, ờ, rồi, ô kê. <laughs> À Ừ. Ờ, mình mình cũng hướng được lung tung rồi chứ hổng đ chỉ là hướng nội nữa, đúng hông? À, ô kê. Ừ.
Á, yeah, đồng ý, đồng ý, có là dễ dàng thích nghi hơn. Ờ, thì cái đó thì nó chỉ là bên trong thôi, thì thực sự cũng khá là khó để, gọi là, phân biệt ra. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái vẻ bền ngoài đó bạn, trời ơi, nhìn cái là khác, gọi là, một trăm tám mươi độ luôn. Yeah.
Ừm. Ừm. Ừm. Khác khác rồi. Chu cha! Khác tới mức vậy luôn á hả? Tức là tính cách á, tính cách thì cũng có là thay đổi chút chút rồi, nhưng mà cái vẻ bề ngoài thì thay đổi 180 độ luôn. Ô kê. Vậy thì, à, ừm, vậy thì những cái người bạn của bạn mà thời điểm mà 5 năm về trước chơi chung đi, mà lâu ơi là lâu giờ mới gặp lại thì bây giờ có bao giờ mà có gặp lại rồi họ có nhận, k kiểu như, hổng nhận ra bạn luôn hông? Có bị tình trạng đó hông?
<laughs> Đúng rồi á. Ừm. Đồng ý, thay đổi rất nh Ờ. <laughs> Ừm, thật ra thì hổng nhận ra nha thì cũng cũng hổng đúng, nhưng mà tôi s có nghĩa là, kiểu, ai cũng phải là "Wow", gọi là, "Đủ wow" rồi đó. Đó, kiểu kiểu như vậy, kiểu như là, người ta sẽ có một cái bình luận như vậy, ờ, tại vì thật sự là không ngờ tới. À! <laughs>
Wow, wow, wow. Ờ, kê. Ừm, ờ, không ngờ tới lâu ngày gặp lại mà thay đổi nhiều đến như thế này, kiểu, ơ, kiểu vậy vậy. Ờ, ô kê, vậy thì, à, hồi nãy á bạn có chia sẻ là bạn, ờ, mặc quần áo, bạn thay đổi phong cách á là theo, ơ, theo sự kiện nè, theo cái dịp mà mình gặp và, kiểu như, mặc sao đó để mà mình th vừa thể hiện được cá tính và cái phong cách của mình. Thì, ờm, có cái giai đoạn nào á mà bạn, a, mặc theo cái xu hướng hông? Bạn chạy theo xu hướng hơn là cái cái cái phong cách mà chính mình muốn hông? Có bao giờ vậy hông?
Đúng rồi. Yeah, đồng ý. Ừm.